Ờ, bạn ơi, bạn có thể chia sẻ cho mình á cái cách mà âm nhạc đã giúp bạn vượt qua khó khăn như thế nào được không?
Ừm. Ôi trời ơi, vi diệu lắm bạn ơi. Mình cảm thấy á là âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình á, và bảy bảy mươi phần trăm cơ thể mình không phải là nước mà là âm nhạc. <laughs>
Ừm. Ồ. Ồ.
Thật sự luôn. Lúc nào mình cũng có thể hát được ấy.
OK. Bạn có một cái Ừm. Rồi, bạn có một cái
Kiểu, lúc nào mình cũng Ừm.
bạn có một cái, ờ, kiểu như là, bạn có một cái khoảnh khắc cụ thể nào đó mà bạn nhớ hoài không?
Ừm. Có một chắc là có một, ừm, cái bài nhạc mà, kiểu, bây giờ mình vẫn còn nhớ, nhưng mà nó nó sẽ là buồn á, chứ hông phải là vui. Là cái đoạn mà mình đi thi đại học. À, mình sẽ phải ôn luyện để thi đại học á, mà lúc đó mình bệnh, mình bệnh nặng lắm. Xong mình kêu chị mình á là ra mua cho một liều thuốc mạnh nhất. Lúc đó xong rồi chị mình đi r ra ngoài tiệm thuốc, mà bạn biết, ưm, cách bán thuốc của Việt Nam mình là, kiểu, nói sao bán vậy á. Xong về mình uống xong mình giống như bị giật vậy. Xong rồi mình nằm, mình nằm, mình vừa học bài mà mình vừa nghe bài "Tình Khúc Vàng". <laughs> Xong mình ấn tượng.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Trời! Trời! À, mình biết bài đó, mình biết bài đó. Bài đó khá là lâu rồi.
Mình kiểu: "Trời ơi!" <chuckles> Bây giờ mỗi lần mà tui nghe bài "Tình Khúc Vàng" là tui cảm thấy nhức đầu.
<chuckles> OK.
Khi nhớ về cái lần uống thuốc đó.